なんだろう、ことができていくんじゃないのかな。
そうですね、結構体力いるものにもチャレンジ、なんかできる、こう準備ができたって気がしますよね。<laughs> うん。
うん。 準備ですよね、準備準備。うん、そうなんですよ。うん。
ああ、いい感じですね。なんかピクピコボールもなんかやられてるってことだし、なんか体力すごいありそう。<laughs>
<laughs> いやいや、い今のところそんなないんですよ。ピカボールっていうのは全然体力いらないですよ。うん。ほんとほんとほんと。私テニスをやってたんですけど、ピカボールやる前に。テニスをやっててテニスからピカボールに変えたらなんだろ、体重が20kgぐらい太りましたもん。
あ、ほんとですか？ え。 うんうんうん。 うん。 <laughs> それはだいぶだいぶ増えましたけど、大丈夫ですか？<laughs> うん。<laughs> はい。
ほんとに。<laughs> それ、どどうしてかというとほんとにその、だから、テニスをやっていて使う体力と、ピカボールをやっていて使う体力の量っていうのが、もうじゅうぶんの1ぐらいなんですよ。
うん。 うん。 はい。 ああ、まあボールもね、あのなんか、あのピンポンボールみたいな軽いやつですもんね。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
ああ、確かに確かにそうですね。 うーん。 うん。 はい。はい。 うん。 うん、そうですね、衝撃は強いですよね。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
うん。 うん。 うーん。<laughs> も。 はい、ひは。 うん。 うん。

カイトサーフィングって、あの、やってみたことありますか？
カイトサーフィングはやったことないです。はい。
ないですよね。私、昔から、このカイトサーフィングっていうのを、やってみたいと思ってたんですよ。あの
それってどんなスポーツでしたかね？
それって、カイトってあの、凧
はいはい。
の、そのサーフィン、だから、サーフィングなんだけど、そこに、あの、紐が付いていて、んで、あの、ウィンドサーフィンみたいに、ボードと、ウィンウィンドがくっついてるんじゃなくて、紐で、なんか吊るし上げられていて、ちょっと空を飛びながら、サーフィンをする感じ。
あ。 はい。 はい。 あれ、それって、海でやるやつってことですよね？スポーツ。
そうですそうですそうですそうです。ふん。
あ、じゃあ、宙に浮いてるって感じです？
そうですね、時々、宙に浮いて、時々海でサーフィンしてる感じ。
ああ、引っ張ってもらうやつですよね。違います？なんかあの、船、ボート
引っ張ってもらうのは、あれはなんていうんでしょうね。
なんか、あの、ぜ
あれは違いますね。ジェットスキー。
ウウェイクウェイクボードはやったことあるんだけど、それ
なんです？ウェイクボードって。
あ、ウェイクボードって、あの、船ってか、ボートに、あの ボートにこう紐でつないで、あの、手すりみたいなの繋いで、で、あの、その、し自分はえっと、ボボード、あの
ああ。
ウェイクボードですね、サーフィンみたいなボードにの乗って、それで、サーフィンだったら自分であの、波に乗っていくと思うんですけど、あの、そのボートが引っ張っててくれて、その、速いスピードでビュンって、こう、海を <chuckles> あの
ああああ、はあはあ。うふん。 ジェジェットスキーですね、それ。

ああ、どこに住みたいんですか？聞きましたねうん。<chuckles> あ、スイスがいいというふうにお思ったきっかけって、なんだったんですか？
スイスに住みたいですね。スイス。 あたしが思ってるのは、多分、その、老後、おばあさんとかおじいさんになって、人がボケるっていうのは、新しいことを
うん。 うん。 うん。 うーん。確かうん。うん、うん、ふん。
がない。なんか、チャレンジがない。だから新しい脳の細胞作ることができなくてボケていく、みたいなんことがあるんじゃないのかなと思って、それだうん。
あ、私その考え方すごく大好きです。
あ、そうですか。それがそれなので、例えば、スイスに住んでいたら、新しい語言、ドイツ語、フランス語、そう、いろをやらなければいけない。あとは、スイスには温泉がある。<chuckles> あと
はい。 うん。 うん。うーん。うーん。 うんうんうん。 ああああ、それだいすあ、そうなんですね、大事ですね、うん。
あと、綺麗。うーん。
はいはい。
うーん、なので、スイスに住みたいですね。うーん。
なるほど。なんか、十分な、もう、理由があるって感じがしました。なんか、うきしてて、すごい素敵なとこなんですね。私は行ったことないけれど。あ、はい。
<laughs> 行ったことないすか？是非、是非行ってください、スイス。うーん。うーん。
行きたくなりました、お話しし、聞いてて。うん。準備はしてる、ですか？それについて。
一応、ドイツ語とフランス語は勉強してて、もう、ちょっとなんかもう、こがあ、来月、あ、行っちゃおうかなとかも思ってるんですけど、でも、もう同じですよね、やっぱり、何かやりたいことっていうのは、お金ですよね。お金がかかる。<chuckles>
わ、素晴らしい。 ううーん。 うーん。 うんうん。 まあ、そうですね。そうですね、お金を要りますね。
お金と体力。<laughs>
<laughs> あ。 そうですね。
ああ、そうですね。でも、あの、いろいろお話しできてすごい良かったです。今日は、ありがとうございました。
ありがとうございました。